やってるんです。
もう。
うん、東京タワーとかでもやるので。
ええ、そんな所でも、う海沿いでやってるイメージを、あ、ありましたけど、都内も都内でやってるんですね。
うーん。やるんですよ。 うん、でもそれ それだと、もうほんとに大きな、やみあの、網で焼いてくれちゃって、それを1匹買うみたいな感じなので、凄い楽だし、美味しいし、熱々だし。だから、そういうのも手ですね。
はい。 ああ。 そうですね。 あ、そういう所に行って、旬を楽しむみたいな感じですかね？おお。なかなかなかなか良いこですけど、なんかこう、煙で服が燻されそうなイベントですね。<laughs>
そうですね、うん、食べに行くっていうのも、都内でも出来ますよ。<chuckles> うん。 そう、なので、洋服は気を付けて下さい。<chuckles> 綺麗な格好は駄目です。
<laughs> あ、もうドレッシーな格好では絶対行かないで、秋刀魚を、<chuckles> ゲットするまでははい。 <laughs>
うん。そう、燻されて燻されてオッケーな。<chuckles>
もう煤けてもいいような格好で向かって、旬を楽しむみたいな。
うん。 是非、あと、その辺に座れる格好で行って下さい。
あ、なるほどなるほど、その場で食べるんですもんね。
うん。 でも、是非ジーンズで。
わ、いいな、そういうイベントを行ってみたいですね。<chuckles> うーん。
うーん。 うーん。あの、結構、あの、さ検索すれば出てくると思うので、うん。
うお、はい、じゃちょっと、探してみかいなと思いました。今日はちょっと美味しいお話ばっかり、色々聞かせてもらって、ほんとにありがとうございました。はい、楽しかったです。失礼いたします。
はい。 はい。 いや、こっちも楽しかったです。ありがとうございます。はい、失礼します。

いいコツですね、へえ。面白い。
うん。ほんとすごい一生懸命選んでくれるので、なんかたくさんある中から、これとこれかなって選んでくださるので、もうぜひぜひ、それはあの使っていただきたいコツです。
はい。 そうですよね、いろんな魚、毎日毎日見てるからそりゃ目も肥えるわって感じですもんね。
うん。 そうなんですよ。
うーん、じゃ、聞かない方が損だみたいな感じですかね。
うん。 そう。で、それってもうほんとに、魚だけじゃなくって、あの、今、梨とか葡萄とか。あの、出てる、うん、おいて美味しいと思うんですけど、そういうのも、あのもし売り場の方がいたら、あのぜひ聞いた方が、なんかあの、しゅ種類とかもありますよね。私よく八百屋さんに行くんですけど、なんかあの、えっと梨とかでも2つ出てたりとかしますよね、そうすると
え、へえ。 はい。美味しいですよね。はい。 へえ あ、はい。 はい。 あ、あの、しれ なんですね、はい、幸水となんとかみたいな、はい。
種類がふたつ、うん、あとあると、「あの今日はどっちが美味しい？」とか言うと、「うん、今日はこっちだね」とか、「もうこれは終わりの方だから、あんまりちょっとみずみずしくないかも」とか言われるし、葡萄とかも2つあったりとかすると、「あ、今日の鮮度はこっちの方がいいよ」とかって教えてくださるので。
へえ。 へえ。 へえ。
うん。あの、ぜひぜひ勇気を持って、聞いてください。
や。 やはり八百屋さんは専門家なんですね。そっか。
うん、そうそう、そうするとだんだん仲良くなっていくので、あの、「今だとキノコも美味しいよ」とか、なんかそうやっていろいろ教えてくださるんですよね。で、私は結構あの食べ方とかも聞いちゃうんですよ。
はい。 ああ、はい。 うーん。 あ、そうなんですか。へえ。え。
うん。もうなんかほんとに、初心者のふりをして、「え、これどうやって食べればいいの？」とかゆって。
なんかお お。 <laughs> あ、なんかもうこう珍しいキノコとかではなくて、普通にこう例えばマイタケとかブナとかシメジとか、そういうものでも聞いちゃうみたいな。へえ。
うん。 そうです。うん。うん。うん、なんかそうすると、なんか、「ええ、バター揚げ焼きも美味しいし」とか言って、あの「チンしチンしてマリネでも美味しいし」とか、あのやっぱりいろんなレシピを知ってらっしゃって。
へえ。 へえ。